Mm. Ayun naman dinowload-an ko lang siya nung ano mga applications na panglaro 'no. So para may nalalaro-laro siya kapagka nasa biyahe siya pauwi ayan, papunta. Ah, yun lang usually talaga yung ah ah, alam niya sa tech 'no. Hanggang sa ah, nakumbinsi siya nung ano mga ibang kamag-anak ganyan, mga kakilala na mag-download na nung mga social media, yung ah Facebook' no. Eh kahit nga yung ano mm.
Kaya nga. Mhm. Ah, okey. Mm. Ah. Pero oo, ah, pero ito, ano ba yung pinaka-challenging na parte ng pagtuturo mo sa kanya? Kasi, sabi mo nga 'di ba parang ayaw talaga niya nung mga nung sa matuto nung tech kasi parang sanay nga siya sa basic. Ano ba yung pinaka-challenging na, senaryo, ganon?
Mm. Ayan eh, yun nga 'no kapag ah, pinapa parang s ah, pinapakita ko sa kanya 'no kung papaano, ah, mag-chat, o kaya papaano tumawag, papaano mag-send ng picture sa Messenger, ah, ayaw niya gawin 'no. Ah, parang, ah, pinapakita ko na sa kanya ng personal ganyan o ganito tapos, ah, sige-sige ganyan eh di 'pag sinasabi ko na "Oh try mo nga gawin" Ayaw naman gawin. Ikaw na gumawa ganun. "Oh andiyan ka naman eh, oh andiyan ka naman, ikaw na mag-send ng picture," ganon. Lalapit pa siya sa'kin, "Oh i-send mo 'to kay ano, i-send mo 'to kay ganyan." Oo eh ganun talaga siya, oo saka ano, tawag dito, ah, may mga times pa na ini-screen record ko naman no, kasi, ah, parehas naman kami naka-Android dati, or, ah, eh naka-iPhone na ngayon, ah. Ito yung gagawin mo para ah ma-open mo yung, ah, camera kapag, ah, tawag dito, tatawag ka. Kasi, minsan mag-cha-chat pa sa'kin yun na, nung marunong na siya, nung nung naturuan ko na siya mag-chat sa Facebook 'no, "Ba't walang camera?" Ganyan, oo. Sabi ko "Ito yung pindutin mo" Ganyan. Minsan tatawag pa siya sa isang cellphone, ah, hindi ko makita yung ah itsura ko ganyan para, ah, nagpapa-open mm, nagpapa-open ng camera tong pinsan mo o tita mo ganyan. Sabi ko, "Ito nakikita mo itong, ah, itong icon?" ganyan. Sabi, "Hindi ko makita," sabi ko "Paanong hindi mo makita?" <chuckles> So ayun, eh medyo yun yung nagiging struggle na yung, ah, step by step matuturuan tapos hindi naman susundin. Sabi ikaw ang the end, "ikaw na gumawa," ganon lagi. Mm.
Hmm. Ay ganun. Oh, anong sinasabi niya? Ay ganun? Ginawa ka assistant, AI. <laughs> Then Oo. Mm. Hmm, talaga? Oo. Ah, para i-guide mo siya? Oo. <chuckles> Hmm. Kaya nga 'di ba? Eh paano naman ginagawa mo para hindi sila ma-overwhelm habang tinuturuan mo? Kasi nga, sabi mo nga parang, sa umpisa, parang ayaw niya, tapos nung eventually din, nagustuhan naman niya. Pero iba kasi yung pagka-maraming masyadong details eh 'di ba?
Mm.